باقول لك بتحب تتفرّج على أفلام كده والّا والّا مش مش ه م ما بتحبّش الأفلام؟
أكيد طبعًا باحب أتفرّج على الأفلام، يعني ده لازمًا كده في آخِر كل أسبوع مثلًا نتجمّع كده أنا والعيلة مثلًا وأنا بقى اللي بيبقى عليّا عاتِق إن أنا أختار لهم فيلم كويس نتفرّج عليه و والسهر بقى وأنا اللي باضبّط كل حاجة، فلأ يعني أكيد طبعًا الأفلام دي جزء مهم جدًا من حياتي يعني.
آه. والله حلوة أوي، يعني أنت بتحب د بتحب الأفلام فعلًا، طَب موضوع طبعًا الفُرجة من الأفلام مع العيلة ديّة يعني هو شيء كويس الواحد يُقعد مع عيلته كده ويتجمّع بيها وبتاع ويتفرّج معاهم على فيلم. طَب أنتم في ال في يعني في الم في المُعتاد يعني بتتفرّجوا على أفلام ديّة، يعني في يوم مُحدّد مثلّا كل ليلة والّا في ي ليلة مُحدّدة مثلًا ممكن تتفرّجوا فيها على أفلام؟
لأ طبعًا، هو يعني الفُرجة على الأفلام ديّة بتبقى غالبًا كده في آخِر الأسبوع لمّا كُلّه بيخلّص بقى اللي وراه شُغل يخلّصه، واللي مثلًا في دراسة بيبقى واخِد إجازة مثلًا بيبقي مثلًا جُمعة فاهمني، يوم جُمعة كده بالليل آه نقوم جايّين قاعدين قاعدين سَوا كده مختارين بقى فيلم ونقعُد
آه كويس، حلو أوي. إمم. مين اللي بيتفرّج معاك بقى، يعني مين ال العيلة اللي هي معاك دايمًا، يعني عدِّدهم لي كده كام واحد مثلًا بيتفرّج معاك من عيلتك بتتجمّعوا كده مثلًا آخِر أسبوع عشان تشوفوا فيلم؟
أ بُصّ، هو عادةً كده باقعد أنا والعيلة كُلّها مثلًا أنا ووالدي ووالدتي بقى وأخواتي كُلهم معانا، بس ساعات في أيام كده مُعيّنة في ال في الأسبوع مثلًا أو كلُ كام أسبوع، بييجي لنا زيارة مثلًا عمي أو عمتي، بنُقعد برضه نشغّل فيلم ساعتها بقى وبتبقى الأجواء أحسن بقى بنبقى كُلنا قاعدين، آآ، وبنشغّل بقى فيلم ونبقى لسه واكلين مثلًا فبتبقى القعدة حلوة يعني مُسلية بشكل كبير يعني.
آه. إمم. القعدة بتاعتكم ديّة ده فيها أعمار مختلفة أوي، يعني باباك ومامتك وممكن اعمامك وأخواتك ده الأعمار كُلّها موجودة فاهم قصدي؟ وأنت كمان ده أنتم بُصّ، أكيد ب يعني طَب أنتم ب بت يعني بتتفقوا على فيلم مثلًا، والّا الدنيا عندكم كُل واحد بيبقى عاوز حاجة، يعني باباك بيبقى عاوز إيه ومامتك عاوزة إيه وأخواتك عاوزين إيه، وأنت نفسك بتبقى عاوز إيه؟ واعمامك يعني، الدنيا عندكم أكيد م آه أ أكيد الدنيا مُختلفة خالص يعني.
آه كُل حاجة هتلاقيها موجودة فعلًا. يعني بُصّ، فعلًا. آه فعلًا، يعني الدنيا بتبقى صعبة بالذات بقي اللي أنا بيبقى عليّا العاتق اللي أنا اختار الفيلم، أنا ال لازمًا بقى إيه آآ أجيب الفيلم وأنزّله والّا أشغّله على الفلاشة وأحطه في التلفزيون، فأنا اللي بابقى ماسك الدنيا دي كُلّها، فبصراحة بقى باقعد بقى في حيرة كبيرة جدًا آآ إن أنا أختار فيلم عامل إزاي، مثلًا أنا والدي بقى بيحب شوية أفلام action آآ ممكن لأ والدتي أصلًا ما بتحبش الأجنبي خالص تحب تتفرّج على عربي، آآ ألاقي أخويا الصُغير بيقول لي لا إحنا عايزين فيلم animation <chuckles> فبابقي قاعد بقى كده فاهم ما بين ده وما بين ده، بس في الآخر بقى كده باحاول أ يعني ألاقي حاجة مُعيّنة لمّة كُل ده لمّة شوية action على شوية drama امم، فاهمني وأختار بقى فيلم مُعيّن كده وأقوم جاي مشغّله بقى بس في أوقات برضه ب بتخيب مني يعني بصراحة.
آه. إمم. حلو أوي، إمم. طَب باقول لك أنت أنت بقى أنت نَفْسك أنت أكتر فيلم يعني أو أكتر إيه، يعني أو فيلم إيه اللي بتحبه أو اللي أنت على طول بتقترحه على العيلة عندك إن هُم يتفرّجوا عليه، بيكون إيه بالضبط الفيلم ده إيه؟
آه، بُص هو أنا يعني عامةً باحب الأفلام اللي هي تكون آآ كوميدية كده، خاصةً لو هي آمم لو هي إيه مصرية كمان، لأن ال بتبقى الدنيا ألطف كده، خاصةً بقى لو أنا ه ه هاروح لل للنقطة بتاعة العائلة والكلام ده، آآ ما باحبش ما باحبش أق أتفرّج على أفلام أجنبي خاصةً وأنا باتفرّج مع العيلة بقى أنت عارف اختلاف ثافق ثقافات و و فاهمني؟ وبيبقى في أعمار مختلفة ف آه
إمم. تمام. آه، بس طب بس هو الكوميدية بصراحة يعني حلوة عل م يعني معروف كده الكوميدية بتبقى حاجة، حاجة خفيفة كده وكلّه بيتفرّج عليها وبتاع بس، هل مثلًا أنت بتحاول تفرّجهم أو أنت ما لمّا بتعرض عليهم مثلًا فيلم comedy طَب أنت إزاي بقى بتعرف توفّق ما بين باباك، مامتك، أخواتك الأعمار المختلفة دي كلّها يعني هُم مثلًا آآ الكبار أو شوية ممكن ممكن ما يستساغوش أوي ال اللي هو الكوميديا ل بتاع الحاجات الجديدة، أو ال عشان اللغة بتاعتها وبتاع والكلام ده كلّه، وفي بيميلوا مثلًا لحاجات مثلًا قديمة م شوية أو حاجة، فأنت ب بتشوفهم إيه يعني بتشوف مثلًا باباك ومامتك بيميلوا للحاجات القديمة والّا ممكن بي بيتفرّجوا على الجديد برضه والإفيهات القديم الجديدة والحاجات دي؟
إمم. لأ، بصراحة أنا م ما واجهتش ده في العيلة بتاعتي، أنا العيلة بتاعتي ك كلّها بتحب الكوميدية، يعني ما فيش حد قابلته بيكره الكوميدية أوي كده يعني. آآ، إحنا برضه يعني أعمارنا صغيرة وبتاع و والدي مش كبير أوي برضه لدرجة إن هو ي ما يحبش الأفلام الجديدة والكوميدية والكلام ده لأ. بس بن بن بنشغل حاجة كوميدية، و وكمان ساعات باقول لهّم مثلًا تعالوا نختار فيلم سوا، دي برضه بت بتقرب المسافات شوية، نقعد بقى نختار فيلم سوا، والدي يقول لي لأ ده أنا شُفت سمعت إن في فيلم جديد نزل اسمه كذا، تعرف تجيبه نتفرج عليه، فأنا أقعد أدوّر وهكذا، فاهم؟ ف هُم كمان بيشاركوا اقتراحات ف باشوف الاقتراحات اللي موجودة يعني وباختار على أساسها، وغالبا يعني هو والدي ب باخد يعني أكيد والدي مش هيقترح اقتراح <chuckles> وأنا مش هاجيبه، هابات برّا البيت في اليوم ده يعني. <chuckles>
امم. آه، تمام. امم. امم. بالضبط. <chuckles> طَب وأنتم العموم صح لما بتتفرجوا على فيلم بقى يعني في آخر الأسبوع، عشان تتفرجوا على فيلم وكده بتتف بتجيب آمم، عارف أنت اللي هو بتتفرجوا إزاي؟ يعني مثلًا بتجيب بتأجر مثلًا إسطوانة DVD والّا بت والّا بتجيب مثلًا من موقع معين أو و يعني بتتفرجوا على الفيلم إزاي؟
آه، الكلام ده كان إسطوانة DVD إيه بس صلي على النبي، لأ. الكلام ده كان زمان بقى بقى خلاص دلوقتي الدنيا اتطورت، بقى في شاشات smart و وحاجات كده، آه لذيذة كنا ب بنقوم جايين مثلًا مشغلين آآ أي بقى منصة عارف أنت كمان المنصات اللي هي بتاعة آمم، المنصات اللي هي ال ال ال إن أنت تتفرج على حاجة Online دي سهلت الدنيا علينا بشكل كبير اليومين دول. أنت الأول عشان كنت بتتفرج كده على فيلم مع العيلة وبتاع لازمًا بقى تجّهز تنزل السينما وتشوف، لكن دلوقتي بقى في منصات كتير جدًا، وكمان سهلت التجْرُبة وبقى في فَرْق كده بين السينما وال والمشاهدة في البيت يعني بشكل كبير.
آه. تمام امم. آه. آه، جميل أوي. امم. امم. آه، حلوة أوي دي، جميلة. طَب ب باقول لك صح، بالنسبة بقى إيه، يعني لو حد مثلًا اقترح أو أنت اقترحت عليهم فيلم مثلًا وبعدين في نَفْس الوقت لقيت م قالوا لك لأ، يعني لقيت الموضوع عندك فعلًا اتقسم نُصّين، نُص قال لك آه الفيلم حلو، والنُص التاني قال لك لأ مش حلو، بِتميل لمين أكتر أو ساعتها في الحيرة دي بتعمل إيه؟
بصراحة ال يعني في الحيرة دي بقى باحاول دايمًا إن أنا أشوف اللي قال وِحِش ده قال وِحِش ليه، واللي قال حلو ده قال حلو ليه، فاهمني؟ باحس إن هم ابتدوا بيبتدوا بقى يتناقشوا مع بعض، باقوم جاى رميهم كده مع بعض، اللي هو اقعدوا اتكلِّموا أنتم سَوا وإيه واقنعوا بعض بقى، اللي يقنع التاني إن هو وِحِش فنغيّره، لو حد أقنع التاني إن هو حلو فنثبت عليه يعني باقوم جاي مشغّله، فعلى حَسَب بقى الجدال و والنقاش ما بينهم، فاهمني، وزي ما قُلت لك يعني هو كده، كده رأي والدي اللي بِيمشي في الآخِر وِحِش بقى ح حلو. <laughs>
آه. <giggles> آه. إمم. آه، يعني هو ب يعني هو خلاص لو أنتم حتّى الفيلم هو قال لكم لأ الفيلم ده وخلاص، هو لازم الفيلم ده. طَب آخِر فيلم آخِر فيلم باباك مثلًا اقترحه عليك كان إيه؟
آه، يا باشا آآ على ما أفتكر تقريبًا آخِر فيلم اتفرّجنا عليه كان فيلم الفيل الأزرق مش الفيل الأزرق لأ، ولاد رزق 3، آآ كان ت آه، آمم آآ هو اللي اقترح عليّا أصلًا بيحب في ولاد رزق آآ الجزء الأول والجزء التاني وبيتفرّج عليهم وهو فيلم كده comedy لذيذ فاهمني؟ آآ وكمان في شوية action فاللي يحب الaction هيحبه، و وهو كمان آمم comedy شوية فهيمشي مع العيلة كلّها، فساعتها بقى لقيته أنا حتى فاكر اليوم ده، قال لي: "أنا واخد اجازة من الشُغل يوم الخميس الجاي شوف لنا بقى فيلم حلو كده و وسمعت إن فيلم الفيل آآ ولاد رزق 3 نزل وبتا" ف
ولاد رزق 3 إمم. إمم. إمم. تمام حلو أوي فيلم ولاد رزق، طَب أنت فاكر مثلًا يعني ال فيلم أولاد رزق مثلًا اللي هو 3 اللي أنتم بتتفرّجوا عليه ك كلّكم انبسطوا فيه يعني ما كانش في حد في العيلة مثلًا كلّكم، ما كانش حد كده مثلًا يقول لك لأ، أنا بس ت اللي هو اتفرج عليه غصبٍ عنّه وكده والّا الكل كان ما ما ينفعش يقول الكلمة دي؟ <chuckles> آه.
لأ، لأ، لأ، بصراحة الفيلم كان كويس و لأ، هو الفيلم عامةً كان حلو هو هو عامةً بعيدًا عن إن لو الفيلم وِحِش وهو من اقتراح والدي ما حدش يقدر يتكلّم طبعًا. <chuckles>
إمم. أيوه أنا قصدي على دي بقى يعني أنت فاهم؟ اللي هو مثلًا حد مش عاجبه بس مش قادر يتكلّم يعني م بيتفرّج وخلاص. <chuckles>
آه، بالضبط وغالبًا ده بيبقى أخويا الصغيّر فاهم؟ اللي هو أنت <chuckles> أش هيتكلّم هيشكي لمين؟ هو أخ أصغر واحد فينا فأنت هتقعد تتفرّج غصبٍ عنّك لأ، بس في الأغلب الوقت يعني بنحاول يعني حتى لو الفيلم المَرّة دي حسّيت إن هو وِحِش مثلًا مع مع ناس معيّنة، باحاول بقى الإسبوع الجاي أراضيهم أجيب لهم حاجة على ذوقهم مثلًا أو أسألهم، آآ طَب تحبوا تتفرّجوا على إيه الإسبوع الجاي بحيث كده إن هو يعني إحنا أصلًا بنبقى مجهّزين القاعدة دي عشان إيه، نقعد نتبسط كلّنا و وفاهمني؟ ف ما فيش داعي إن حد يزعل يعني.
آه، آه. <chuckles> إمم. إمم. آه. طَب بَاقول لك إيه، في في موضة أفلام كده نِزلت مؤخرًا يعني و بقي لهّا كَم سنة يعني، نازلة بقت نازلة بقوة يعني تِحس كده إن معظم الأفلام بقت فيها كتير أوي بقت من النَوعيّة دي من الأفلام، اللي هي الرسوم ال اللي هي الرسُوم بالذات، اللي هي بيطلق عليها animation بمعنى أصح. أ آه، بالضبط أنت شايف شايف ال السينما بتاعة الanimation ديّة، بالنسبة لك أنت بتْمثِل لك مثلًا، يعني أنت حبيتها ما حبيتهاش أنت إيه رأيك في أفلام الanimation بالتحديد؟
آه، بِتَاعة الرسوم المتحركة ديَّة والكرتون؟ إمم. هو بصراحة في أفلام منها بتبقى أفلام يعني ممتازة جدًا، بحيث إن هي بتتظلِم أصلًا إن هي تتحط في حِتّة الanimation و وأعمار سِنية محدودة. لأن في أفلام فعلًا بتْوصَّل أفكار أفكار يعني أَكْبر من المستوى السِني اللي هي بتستهدفه أصلًا، فاهمني؟ آآ لأ في أفلام فعلًا مِنّهم بتبقى كويسة جدًا، وممكن ت ت تِنَاسب فعلًا إن هي ال المشاهدة العائلية والعِيلّة مع بعض وكده، خاصةً بقى الأطفال الصغيرين بقى هيعجبهم الكلام ده جدًا، ف وكمان هَتِرضي برضه الكُبّار بحيث إن هي بتوصّل أفكار كده كده أصلًا الناس ال ال ال الأطفال الصغيّرين مش هيبقوا مركزِين معاها أوي الأفكار ديَّة، مركزين بس على الanimation والحاجات البصرية وبتاع، وفي نفْس الوقت هترضي بقى الناس الكبيرة بتقدِم لَك أفكار كده في المجتمع بقى وأفكار في في الحياة عمومًا، فلأ هي أفلام فعلًا مُمْتعة و وبتدي برضه يعني طَابِع مُختَلِف، عشان بَدلْ الزَهق بقى بتاع الأفلام اللي أنت متعود عليها العادية دي.
إمم. آه. إمم. تمام. آه. طَب فاكر أو تفتكر مثلًا أسوء اختيار فيلم اخترتوه اللي هو مثلًا قعدتوا تفكّروا وبتاع وفي الآخِر قرّرتوا مثلًا إن أنتم هتتفرّجوا على الفيلم ده وطلع في الآخِر يعني حسّيتوا إنّكم ضيّعتوا وقتكم على الفاضي يا ريتنا اللي هو عارف أنت اللي هي كلمة يا ريتنا ما ر ما شُرْت علينا الفيلم ده خالص، يعني جالكم الإحساس مع فيلم قبل كده؟
أكيد طبعًا، بصراحة أنا باكره الإحساس ده جدًا لإن أنا في الآخِر اللي باتلام، أنت اللي جِبت لنا الفيلم
أ وقت طويل اتقضّى وأنت في الآخِر اللي بتتلام عليه، لو أنت اللي كان اختيارك يعني <chuckles> فاهم، إمم.
آه فاهمني، لإن أنا اللي في الآخِر أنا اللي باجيب الفيلم حتّى لو كان اقتراح حد، فأنا برضه اللي باجيبه وبانزّله، "فإيه الفيلم اللي أنت منزّله لنا ده يا بني ده أنت ضيّعت وقتنا،" وبتاع. بس أعمل إيه بصراحة الاقتراحات بتبقى كتير وأنا بابقى في حيرة، آآ بس أنا فاكر فعلًا فيلم كان اسمه البحث عن رامبو كان لسّه نازل في السينما جديد وأنا آه، جِبت الفيلم ده كان كان لأ، لأ مصري عادي لسّه جديد كان بيتكلِّم عن واحد بي بيدوّر على الكلب بتاعه، والله بجد كان الكلب بتاعه هرب وهو بقى طول الفيلم عَمّال يدوّر على الكلب والفيلم كان مُمِل بطريقة يعني بَشِعة وأنا عَمّال أقول لهم: "استنّوا، هيسخن دلوقتي." وأنا أصلًا فاهم، اللي هو باسكّتهم وخلاص عشان نمشّي الدنيا وفي الأخِر
آه. بحث عن رامبو. ده أجنبي والّا مصري؟ آه. <laughs> ت إمم. آه. آه، طَب باقول لك إيه بمناسبة إن هو فيلم وِحِش أوي بالطريقة دي فاهم قصدي، أو مُمِل أو كده أم طَب هو الفيلم مثلًا إيه، طَب آآ احرقه، يعني <laughs> احرقه وخلاص.
آآ آه. هاحرقه لك ماشي، يعني <laughs>
آه، احرقه وخلاص. <laughs>
هو كان الفيلم بيتكلِّم عن واحد ساكن في منطقة شعبية و والمنطقة الشعبية دي بقى إيه، فيها ناس مش م ع عامل معاهم مشاكل يعني فاهمني، ف وهو كان مربّي كلب، فالكلب بتاعه ده بقى إيه، آمم جِه واحد في الشارع كان مش عارف بيتخانق معاه وكده، فقام جاي الكلب ده عَضّه، فلمّا عَضّه بقى الواد التاني ده زهق وقام جاي خَد الكلب بتاعه وفي يوم من الأيام يعني وقام جاي مودّيه حتّة بعيدة جدًا. فإحنا بقى كُنّا عايشين مع البطل وهو عَمّال بقى بيدوّر على الكلب بتاعه وهو الفيلم كان بيحاول يوصّل آه، بيحاول يوصّل أفكار تانية ليها علاقة بالمجتمع والكلام ده، بس ما ما ما ما وصّلهاش بطريقة كويسة خالص يعني، هو في الآخِر لقى الكلب عادي و فاهم، وحسّيت إن أنا ضيّعت وقت ما ما عملناش أي حاجة يعني ما استفادْتش.
إمم. آه. یا نهار أسو إمم. إمم. طب هو هو رامبو بقى كان المقصود بيه اللي هو الك يعني البحث عن رامبو، رامبو اللي هو المقصود بيه مثلًا؟
آه بالضبط آه كان مسمي الكلب بتاعه رامبو ف آه فحتى الاسم حتى ما فيهوش creative يعني الاسم آآ ما فيش أسوأ من كده.
كان مسمي الكلب رامبو؟ <giggles> امم، طب باقول لك إيه بقى عشان نبقى برضه عارفين أبقى عارف اسم الممثل معاك برضه، يعني كان بطولة مين يعني كان مين اللي بيمثل الفيلم بتاع البحث ع ومين اللي كان قايم بدور رامبو أصلًا يعني؟ <chuckles>
آمم آآ كان قام بدور رامبو كلب ما اعرفوش كلب بلدي كمان يعني يا ريته حتى استنضفوا وجابوا من الغالي. <chuckles>
<laughs> كمان بلدي تمام آه بطولة مين بقى الفيلم ده؟
كان بطولة عصام عمر، مع إن عصام عمر شُفت له حاجات كتير جدًا حلوة آمم، بس مش عارف الفيلم ده قلش منه بقى عصام عمر ده اللي كان عامل مسلسل بالطو كنت شُفته له برضه وكنت شُفت حتى المسلسلات برضه بيبقى ليها يعني المسلسلات دي بتفتح عالم كبير جدًا، مش لازمًا شرط فيلم ممكن ساعات
امم. وعصام عمر دوّة ممثل هو ممثل مصري؟
آه ممثل مصري بس لسه شاب جديد بقى من بتوع اليومين دول، كان عامل مسلسل اسمه بالطو آآ كان هو ده اللي انتشر بشكل كبير جدًا، كان 10 حلقات بيتكلم عن معاناة الدكاترة ومش عارف إيه، آآ كان مسلسل حلو، وكمان أنا أختي دكتورة وكده، فكنت فاكر إن أنا جِبت لهم المسلسل ده ف في مرة وقعدنا نتفرج عليه كده يومين 3 برضه كانت كانت قاعدة لطيفة يعني.
آه. امم. هي المسلسل ده مثلًا يعني من اللي هي المسلسلات online والّا المسلسل اللي هو بييجي في التلفزيون العادي ال
لا لا ده كان مسلسل بيتعرض بس على منصات ال اللي هي الonline، زي كان بيتعرض على شاهد تقريبًا حاجة زي كده فاهمني؟ وكان 10 حلقات يعني وكل حاجة نص ساعة، فكان حاجة كده في اللطيف وبسرعة برضه، شُفناه في وسط اليوم وكانت كوميدية برضه واستمتعنا بشكل كبير جدًا في المسلسل ده.
آه آه آه. والله كويس يعني آآ ما فيش مشكلة زي الفل تمام جدًا أنا بجد استمتعت جدًا، و وعر يعني إيه عرفت منك شوية أفلام حلوة بصراحة بس.
<laughs> أنا استمتعت والله أكتر وبجد شكرًا ليك.
امم. إن شاء الله نتكلم تاني شكرًا جدًا ليك مع السلامة.
العفو إن شاء الله.